Mm.
Pero ano ba? Bukod ba dun sa pelikula na "Miracle in the Cell," ano pa ba yung mga pelikula ngayon na kapareho nung nararamdaman mo dun sa "Miracle in the Cell" at ano yun? Bakit pare?
Hmm. Hmm. Sa 'kin siguro nung ano eh, yung ano, ah, yung isa naman medyo luma din yung "Cast Away" kung napanood mo na yun.
Cast Away yung kay Tom Hanks, tama ba? Ayun Tom Hanks na classic yun ah, classic.
Oo yung kay Tom Hanks. <chuckles> Hmm, classic talaga yun, sobrang ganda rin kasi nun eh, bata pa lang ako nung unang panood 'yan eh, pero talagang ganda eh, 'di ba? Parang ah, na nagk nagkaroon ng plane crash tapos na-trap siya sa isang island 'di ba parang, yung yung sigu yung kasama niya yung bola lang. At saka kung paano siya nag-survive kumbaga eh, yun din eh, 'di ba parang natuto siya. Tapos yung nakauwi na nga siya 'di ba parang, ah, binigyan siya ng lighter. Ganun lang pala magpasindi ng apoy, 'di ba, lighter lang, ta's siya nung nandun siya sa isla, hirap na hirap siya yung mga ganun. Hmm, siguro may emotion eh, yung mga ganong bagay kasi, parang, 'di ba, ang dami niyang hirap na pinagdaanan, pero eventually, sa dulo 'di ba, parang ang dami niya rin natutunan, ang dami rin niyang naging lesson. Pero ikaw ba?
Hmm. <chuckles> Ah, si Wilson? Yung soccer ball, si Wilson. Oo. Oo. Ah, tama, oo yun nga eh. Sa 'kin siguro kaparehas 'tong pelikula? Ah, wala akong maisip eh. Wala eh, parang wala eh, na kaparehas na siya, yun kasi ang pina yun pa lang kasi ang una kong tinignan na real life story.
Hmm. Hmm.
Yun pa lang eh.